ค่ะ อยากให้คุณนะคะ ช่วยแชร์ให้ฟังนิดหนึ่งอะค่ะว่า ตอนเด็ก ๆ นะคะ มีการ์ตูนเรื่องไหนที่คุณดูแล้วอะค่ะ จำได้แม่นยำที่สุดอะค่ะ? เรื่องอะไรบอกนิดหนึ่งได้ไหมคะ?
อือฮึ ก็คือ ได้ครับ ของผมเนี่ยจะมีเรื่อง Doraemon ครับ <laughs>
อ้อ โอ้โฮ Doraemon นี่ก็คือตลอดกาลเนาะ ดูได้ทุกเพศทุกวัยจริง ๆ เลยอะค่ะ เป็นยังไงคะ ความทรงจำเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องเนี้ย? ครั้งแรกที่ดูวัน อะไรอย่างเงี้ย แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ?
อา ใช่ครับผม อา ก็คือแบบเหมือนกับว่า ผมเนี่ยชอบตัว Doraemon มาก แต่ว่าตัวผมเนี่ยเหมือนโน โนบิตะสุดนะครับ ก็คือแบบว่าเหมือนโดนเพื่อนแกล้งด้วย แล้วก็ผมก็ใส่แว่นด้วย แล้วก็แบบขี้แงด้วย อะไรประมาณนี้อะครับ อา
อืม อืม อ๋อ เหรอคะ? <chuckles> เออ เออ ๆ คือ คืออันนี้คือแบบเหมือนกับ เอ่อ แครักเตอร์ เอ่อ ตัวการ์ตูนที่ชื่อโนบิตะเนี่ยจะตรงกับตัวคุณมากที่สุดเนาะ ใช่ไหมคะ? มัน มันอันนี้หรือเปล่า มันก็เลยทำให้คุณอยากมีเพื่อนที่แบบ เหมือนเป็น Doraemon อะ Doraemon น่ะ?
ใช่ครับ อา ใช่ครับผม โอ้โฮ ใช่เลยครับ ก็อยากมีเพื่อนเป็น Doraemon เราจะได้แบบขอของวิเศษแบบทุก ๆ วันเลย
เออ ของวิเศษ เออ
อา อะไรพวกนี้นะครับ อืม
ค่ะ แล้วไม่ มันมีตอนไหน คือ คือเข้าใจว่า Doraemon เนี่ย เขามีหลายตอนมาก ๆ เลยนะ

มัน มัน มันสนุก มันแบบเหมือนกับมีมุกอะไรตรงไหนที่แบบเหมือนทำให้คุณแบบ เอ่อ ชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้มากอะค่ะเรื่อง "Tom and Jerry" อะ?
มัน มัน มัน มันเป็นมุกที่ไม่ใช่คำ คำพูดเลย แต่ทำให้คนทั่วประเทศหัวเราะได้ คือตอนเด็ก ๆ ชอบมุกที่แบบ โอเค อะไรนะ Tom วิ่งไปใส่กำแพง แล้วตัวเขานะครับแบบว่าแบนแต๊ดแต๋ อะไรพวกนี้เนี่ย มันแบบ มัน มันตลกมากเลย เอฟเฟกต์อะไรพวกนี้มัน แล้วก็แบบเป็นหน้า Tom แล้วก็แบนแต๊ดแต๋ อะไรพวกนี้ครับ <laughs>
อือฮึ ยังไงคะ? เออ อ๋อ คือ มันไม่มีคำพูดอะไรเลย แต่มีแต่เสียงซาวด์เอฟเฟกต์ อะไรที่มันแบบว่าแทน แทนพฤติกรรม แบบสมมุติวิ่งเร็ว ก็มีแบบเหมือนเสียงวิ่งเร็ว ๆ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ พอชนประตู ก็เสียง อะไรแบบเนี้ย เออ มันก็ มันก็เป็นแบบเรื่อง เรื่องราวที่แบบเหมือนกับทำให้คุณแบบเหมือนกับสนุก ตลก หัวเราะขำขัน ใช่ไหม?
ใช่ครับ ใช่ครับ อา อา ถูกต้องเลยครับ ใช่ครับ ถูกต้องเลย อืม
อือ แล้ว แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คือปัจจุบันคุณแบบ อ เหมือนกับยังดูการ์ตูนอยู่ไหมคะ? เขาเรียกอะไรอะ บางทีมันเป็นการ์ตูนที่แบบ <tsk> มัง อะไรนะ manga อะไรอย่างงี้ไหม? ช ใช่ไหมคะ?
manga manga เหรอ อ๋อ manga อานิเมะผม ม ใช่ครับ อานิเมะครับ
manga มันจะเป็นหนังสือใช่เปล่า? เออ อานิเมะมีไหมคะ ดูไหมคะ?
อานิเมะ เคยดูครับ เคยดู Naruto <laughs>
อ๋อ Naruto เหรอ เออ เดี๋ยวนี้คือจะไปทาง อะไรนะ ญี่ปุ่น เป็นการ์ตูน เพราะว่า Doraemon ก Doraemon ก็เป็นญี่ปุ่นเนาะ แล้ว Tom and Jerry ก็เป็นแบบ แบบเหมือนกับมาจากฝรั่ง มาจากแบบเหมือนกับ กับ เออ แล้วก็กลับมา Naru Naruto ม Naruto มันสนุกใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ครับ โอ้โฮ มาจากฝรั่ง อ่า ตะวันตก อุ๊ย Naruto สนุก สนุกมากเลยครับ ตอนเด็ก ๆ นี่ โอ้โฮ ชอบ มันมาก แต่ แต่ แต่ว่า คือเนื้อเรื่องบางที ม
อืม อืม มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอะคะ Naruto อะ?
ก็เหมือนกับว่า โอเค มีเด็กชื่อ Naruto นะครับ แล้วก็จะมีจิ้งจอก 9 หางเนี่ยอยู่ในตัวเขาเนี่ย ซึ่ง ซึ่ง นะครับ อ่า เขาทำลายบ้านเมือง อ่า Konoha แบบว่าพังทลาย อะไรพวกนี้นะครับ แล้วเหมือนจะโดนบุลลี อะไรพวกนี้ แล้ว แล้วตัวเขาเนี่ยอยากเป็น เอ่อ Hokage ก็คือเหมือนแบบว่า โอ้โฮ เหมือนเทียบเป็นนายกก็ได้ อ่า อยากเป็นนายก
ค่ะ อ๋อ เหรอ? เออ เออ ค่ะ เออ เออ ๆ
อ่า คนปัจจุบัน อะไรพวกนี้นะครับ อยากเป็นพระราชา อะไรพวกนี้ อา
เออ อ๋อ เหมือน เหมือนเขามีอิทธิฤทธิ์ มีอภินิหาร อย่างเงี้ยเหรอคะ?

มันก็คือ อ่า แมวตัวหนึ่งชื่อว่า Tom นะครับ แล้วก็หนูตัวเล็กชื่อ Jerry เนี่ย ที่จริงเนี่ยผม อ่า มัน มันจะต่อสู้กันนะครับ แล้วก็มันจะชอบแกล้งกันเหมือนไล่ ไล่หนูแบบว่า อ่า วิ่งนะครับ วิ่งหนีแมว แมวก็ไล่จับหนู อะไรพวกนี้ อ่า มันก็เป็นการ์ตูนของฝรั่งเศสสนุก ๆ ครับ แต่ แต่ว่าผมเนี่ย ไม่ ไม่ค่อยชอบ Jerry ผมจะชอบ Tom มาก ก็คือเชียร์ Tom เพราะว่าเหมือน Tom จะโดนแกล้งบ่อย ผมสงสาร Tom ครับ
อา ค่ะ มันยังไงคะ? อ๋อ อ๋อ ทำไมอะคะ? อ๋อ เจ้า Jerry มันก็คือเป็นหนูที่แบบเหมือนกับตัวเล็ก แต่ว่าใจไม่เล็ก ก็คือแกล้งแมวเลย ใช่ไหมคะ แกล้งแมว ก็คือไม่กลัว เกรงแมวเลย เออ
Jerry ใช่ครับ ใช่ครับ เนาะ หนูตัวแสบ แล้วตอนเด็ก ๆ ก็ ฮ มีแมวด้วยครับ เลี้ยง อือ เลี้ยงแมวด้วย ปัจจุบันก็เลี้ยงด้วย อา ก็เลยแบบ โอ้โฮ เอนเอียงนิดหนึ่ง
อ๋อ ก็เลย ก็เลยชอบ เออ แล้วแมวคุณนี่ชื่อ Tom ด้วยไหมคะเนี่ย?
ใช่ แมวไม่ได้ชื่อ Tom ครับ <laughs> แต่แมวชื่อ Jerry <laughs> แต่ ใช่ครับ <laughs>
<chuckles> นึกว่าแมวซื่อ Tom เลย อ้าว แมวชื่อ Jerry เหรอ? <chuckles> เออ เอ่อ อันนี้เรื่องบังเอิญหรือตั้งใจอะคะเนี่ย? ตั้งใจให้แมวชื่อ ชื่อ
อันนี้บัง บังเอิญครับ <laughs>
อ๋อ <chuckles> แล้ว แล้ว แล้วลักษณะเขาอะเหมือนกับแมว อ แมวในเรื่อง ในการ์ตูนไหมคะ?
อืม มันจะ มีเหมือนในเรื่อง แต่ว่าเป็นตัวผู้หญิง อา เป็นตัวผู้หญิง ตัวขาว ๆ อะครับ
อ๋อ ยังไงอะคะ?
จะเป็นตัวขาว ๆ น่ารัก ๆ เซกซี ๆ ถ้า ถ้าในเรื่องนะครับ อ่า ในชีวิตจริงก็
เออ ๆ ๆ เออ แล้ว แล้วลักษณะบุคลิกคาแรกเตอร์มันเหมือนใน ใน ในนั้นไหมคะ?
ไม่ครับ เขาจะนอนแล้วก็กิน <laughs> ก็ ใช่
อ๋อ เหรอ? อะ แล้วใน ใน ใน ใน การ์ตูนน่ะ เขามีลักษณะยังไงอะคะ?
เอ่อ ใน ในการ์ตูนเขา เขาจะแบบนิ่ง ๆ สุขุม เพราะว่า Tom เนี่ยจะเหมือนกับว่าไป จีบ จีบเขาเรื่อย ๆ อะครับ เหมือนกับว่า เขาจะมีคู่หูด้วย คือ แมวตัวสีดำอะครับ อาจจะชอบไปจีบ อ่า แมวผู้หญิงตัวนี้อะ อา แบบออกน่ารักเลย อะไรพวกนี้อะครับ
อืม ค่ะ เออ
แล้ว 2 คู่ซี้เนี่ย เขาชอบไปจีบนะครับ แล้ว แล้วเหมือนกับว่า เขา สรุปเขา ก็ไปจีบ Jerry อะไรพวกนี้เนี่ยมันตลกมากเลย <chuckles> อา
อือ ๆ อือฮึ เออ ก็คือสุดท้ายแล้ว ก็คือแบบเหมือนกับ อ๋อ นอกจากจะ คือจะแบบเหมือนกับเป็น คอยเป็นคู่กัดหนูกับแมว Tom and Jerry ก็ เขาก็จะมีแบบโหมด โหมดแบบ โหมดความรักฟุ้งฟิ้งน่ารัก อะไรของเขา ก็คือ พาร์ต ที่แบบเหมือนกับไปจีบ เอ่อ น้อง น้องแมวสีขาว ๆ อะไรงี้ใช่ไหมคะ?
อา ครับ อา ครับผม แต่ แต่ อา ใช่ครับ แต่ว่าพล็อตหลัก ๆ ก็เป็นการแกล้งกันนะครับ ก็ ก็ไม่ได้หนีพ้นการแกล้ง
<chuckles>

ใช่ ใช่
ก็เอามาใช้ การแบบเนี้ยก็สร้างความเสียหายได้ โอเค กลับมาที่เรื่องการ์ตูนของเราต่อดีกว่า <laughs> อย่าง อ อย่าง เออ ไอ้ ไอ้ ไอ้ของ ของ ของโดราเอมอนเนี่ย มันมีเยอะมากมายเลยอะ นอกจากที่แบบเหมือนกับ คุณบอกประตูอะไรนะ ประตูไปไหนก็ได้ คอปเตอร์ไม้ไผ่ วุ้นแปลภาษา มันยังมีอีกเยอะแยะเลยอะค่ะ ที่คุณชอบยังมีอยู่อีกไหมคะ?
อา ได้เลยครับ อา โอเคเลย ใช่ครับ ครับผม มีครับ ก็คือไฟฉายย่อส่วน อา
ไฟฉายย่อส่วน อืม ปกติมันก็เป็นไฟฉายเนาะ ที่แบบเหมือนกับไฟฉายโดยทั่วไปเนี่ย ก็คือให้ความสะวะ สว่างเนาะ ใช่ไหมคะ? เวลาไฟดับเราก็จะใช้ไวไฟ ไฟฉายอันนี้เนาะ แต่ ใช่ไหมคะ? ใช้ ใช้ ฟ ใช้ไฟฉายอันนี้ แล้ว แล้วทีเนี้ยไฟฉายย่อส่วนที่คุณพูดถึงอะ มันใช้งานยังไง? ใช้เมื่อไรเหรอคะ?
ครับผม ใช่ครับ อา <laughs> ใช้ WiFi ใช่ครับ <laughs> อืม ก็คือถ้าอยากจะย่อส่วนให้ตัวเล็ก ๆ เนี่ย เราก็สามารถที่จะเปิดไฟฉายได้นะครับ แล้วก็มันจะย่อส่วนสิ่งนั้น ๆ ไป อา ถ้าเราอยากตัวเล็ก ๆ เราก็แบบว่าทำได้นะครับ ถ้าอยากให้ไจแอนท์เนี่ย ตัวแกล้ง ตัวแกล้งโนบิตะเนี่ยที่ตัวเล็กเนี่ย เราก็สามารถขยายให้เล็กลงได้ เราก็เหยียบเลย เหยียบไจแอนท์เละตุ้มเป๊ะเลย <laughs>
อืม อืม อือ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ อ๋อ อ้าว แล้วคืออย่างงี้ คือตอนนั้นที่โนบิตะเขาใช้อะ เขาใช้ทำไมคะ เขาใช้แบบแกล้งไจแอนท์เหรอ?